Tamam. Eee, adı konması lazım, yani. Ne kadar? Hımm.
Tabii, tabii, hayır bir de yapabileceğin bir şey olması lazım. Adı konsa da yapamayacağı atıyorum adam, eee, 6 ay sonra 350 kilo halter kaldıracaksın dese yapamazsın, yani, bunu. O yüzden, hani, eee, daha böyle, eee, ulaşılabilir hedefler koyması lazım sana.
Yani. Gerçekçi hedefler ve ger o eee, maksimum artışı almaya çalışıyorsun, yani.
Aynen. Hani, orada bir pazarlık şeyi, adam sana derse ki, "Tamam, 6 ay sonra 300 kilo kaldırmak ş olacaksın." Ama müdürüm ben, işte, "300 kilo kaldıramam. Hani, bunu en azından 90 kiloya düşürelim." diye onu da orada pazarlık yapacaksın ki istediğin %15 zammı alabilesin, yani, bence.
Ya yapalım. Hı hı. Tamam, anladım. Bir de şunu sormak istiyorum, hani, görüşmenin başında dedim ya, "Sen yetkili bir abiye benziyorsun bu konularda" diye. Ya, mesela b gençler daha yeni iş hayatına atılıyor ve maaş pazarlığı yapacaklar. İlk iş görüşmelerini yapı yapıyorlar. Senden mesela tavsiye Evet, ama işte
Evet. Hı hı. Onlar yapamazlar bence. <chuckles> Bir tık, bir tık, ııı, anca şey yapabilirler. Yani, kendini en azından yedirmemeye çalışabilirler. Eee, araştırırlar. Hani, burası, mesela, asgari ücret mi veriyor, ne veriyor? Eee, hani, yine arkadaşlarından vs. birilerinden öğrenmeye çalışabilirler. En kötü yan hak koparmaya çalışabilirler. Hani, eee, çünkü bunlar şimdi direkt fresh çıkmış oldukları için üniversiteden herhangi bir pazarlık, eee, güçleri yok. Özellikle Türkiye gibi bir yerde. Hani, işi kapmaya bakacaklar.
Hı hı. Evet. Çok bilmezler de, anlamazlar da herhâlde, değil mi? Nasıl olur onların tavrı? Sen mesela gençkenki hâline baktığında nasıl değerlendiriyorsun?

Yani, o ikisi aslında paralel ilerliyor. Ha, yani, önce maaşı da sorabilir sana, veya karşındaki önce bizim herkese verdiğimiz, şöyle, şöyle, şöyle, yan haklarımız, bu role özel de, şöyle, şöyle, yan haklarımız var, diyebilir. Atıyorum, mesela müdür pozisyonudur, ona araba veriyordur, ama müdür olmayana a işte, daha düşük pozisyona araba vermiyordur mesela, hani, belki, onun için, pozisyonuna bağlı olarak, belki onu zorlayabilirsin ama, işte, arabayı zorlayabilirsin, yani, ama, ııı
Hı hı. Hı hı. Hımm. Tamam, sen arabayı önemsiyorsun benim anladığım, sürekli, bir arabayı zorlarsın, yani. Araba, sağlık sigortası. Bence ekstra maaş gibi, yani, değil mi?
Abi araba almak önemli ya, araba önemli, çünkü Türkiye'de özellikle, hem ekstra maaş, bir de büyük ihtimalle benzin de verirler araba veriyorlarsa, en azından şeyini çözmüş oluyorsun.
Evet, evet. <chuckles> Sigorta, benzin hiçbirini ödemezsin, sonuçta şirketten. Bunlar da, maaşa artı düşünmen gereken şeyler bence, kendi hesabını yaparken, öyle değil mi?
Yani. Eee, tabii ki, öyle düşüneceksin, bir de zaten, hani, şirket de iyiyse, zaten bunları veriyor olmaları lazım. Eğer bunlar yoksa, böyle, küçük bir şirkete gidiyorsun diyelim, hiçbir şeyi yok bunların. En azından, bunların kaç para tuttuğunu ayda ekleyip, mesela, atıyorum, araba kiralamaya bakarsın. Ayda ₺1000 diyelim. O zaman, 2500'ü 3.500 yaparsın, hani. Küçük şirket olduğu için. E, küçük olduğu için de bunlar, eee, maaşta, biz bir tık daha esnek olabilirler, çünkü onların adam bulması daha zor olabilir. Hani, aynı maaşı veren, büyük şirkete gitmeyi tercih eder insan, hani, genelde. Çünkü, daha güvenli hisseder falan kendini. Hani, terfi şeyleri falan daha kolay ya. O yüzden, küçük şirkete Ha ha.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet, net. Tamam, sen istedin. Peki, onlar dedi ki "Ya." dedi "Ahmet Bey, Mehmet Bey." işte "Ya bizim bütçemiz o kadar değil ve bu pozisyon için." eee, dedi "Ama sizi de diğer adayların arasında daha çok beğendik." Hani, bir, sana şey dedi mesela, başka aday da var, hani, alttan, alttan, onu, o mesajı verdi sana.
Evet. <chuckles> Bana başka aday var diyorsa, sıkıntı yani, aaa, bunu söylememesi lazım.
Ama şey, böyle, öyle demiyor, ya bak başkaları da var, dikkat et demiyor. Yani, diğer adaylarla karşılaştırdığımızda, aslında biz size o, yükseğiz diyor, olumlu bakıyoruz diyor. Seni övüyor gibi gözüküyor ama, aba altından soba sopa gösteriyor.

E, tabii a yani sonuçta şirkette performans değerlendirmesi olur büyük ihtimalle, i düzgün bir şirketse. Performans değerlendirmesine göre atıyorum, senede 2 kere yapılıyorsa bu 2 kere zam alma, eee, fırsatı demektir. Sonuçta atıy
Hı hı. Nasıl yapıyorsun? "Müdürüm" Yani, o konuşmayı nasıl yapıyorsun? Ben, o, 3 ay önce konuşma yapıyorum dedin ya, performans değerlendirmesinden önce. Ne diyorsun mesela müdürüne?
İii, zaten ilk girdikten sonra, ilk, atıyorum performans değerlendirmesinde, bunu sana, işte, söyler, performansın nasıl olduğuna dair, her şey ortalamaysa vs. ise bilmem ne. Eee, hani, ilkinde zam beklentin olmasa bile 2.'sinde dersin ki, eee, işte 2.'sine yaklaşırken veya ilkinde de dersin bu performans görüşmesinde. 6 ay sonra, ben %15 zam almak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım? Hani, sana kendimi nasıl göstermeliyim veya nasıl bir şey yapmalıyım de %15 zam almalıyım? Bunu söyleyebilirsin. O da sana bir şeyler verir işte. Şunu şunu yap, şöyle yap, böyle yap falan filan. Onu öyle hedefine koyarsın. Iıı, 6 ay geçince işte bir sonraki, eee, performans değerlendirmesinde de, eee, sana söylerler. Eee
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Şöyle bir şey mi, yani? Mesela, o diyor ki, "Senin maaşın ne kadardı?" diye soruyor. Sen diyorsun, "iki bin beş yüz" diyor Ha.
Biliyor zaten, niye sorsun? Müdürün, senin maaşını biliyor zaten.
O ezbere bilmeyebilir yani o an, bir sürü kişinin müdürü ya o, herkesin de farklı.
Ama perfor tamam, performans şeyinden önce, sana zaten hazırlanıp gelmesi lazım. İyi bir müdürse yani.
Ha, ben şey diye düşündüm, odasına gittin 6 ay önce, 3 ay önce böyle bir konuşalım. Hımm, hazırlıklı olacak. "Tamam iki bin beş yüz lira bundan sonra şu kadar alacaksın ama gerekirse şunu şunu yapacağız." falan diyor. Mesela, senin iş tanımını genişletiyor, böyle bir şey olabilir mi?
A! O iyi bir strateji değil ama bence. Çok kötü bir strateji o, yani. <chuckles> <chuckles> Olabilir de, sıkıntı da olabilir orada yani. Eee, ne
Yapamayacağın şeyler mi isteyebilir?

Ya, maaş kısmındayım, o zaman, eee, işte arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre veya tahminlerime göre şeyleri sorarım önce, hani, zaten öncesinde sana yan hakları vs.yi söylemiş olurlar veya bonus prim var mı vs. onları da bir şekilde, eee, öğrenmiş Tabii, araba şirket arabası mı veriyorlar. Yemek verebilirler. Mesela yemek kartı verebilirler. İşte şeye, ben de dâhil ederim. Özel sağlık sigortası falan da dâhil ederim. Bazen şirket, işte, eee, eğitim için, eee, şey veriyor olabilir sana atıyorum yüksek lisans yapacağım mesela. İndirimli yapabilirsin, anladın mı? Öyle şeyleri de eklerim bence. Eklenir yani. Eee
Hı hı. Araba falan veriyorlar mı? Değil mi? Başka ne olabilir? Neler var o yan haklarda? Hı hı. Tamam. Hımm. Tamam. Sözleşme ekleniyor herhâlde onlara.
Sözleşme değil de bunlar şirketin verdiği haklar oluyor. Yani zaten anlaşması vardır şirketin bir üniversiteyle. Diyor ki sana, "Bizim şu üniversiteyle anlaşmamız var," veya diyor ki, işte, "Biz, eee, şu kadarlık eğitim masrafı eğer işinle ilgiliyse, eee, o onaylanırsa mesela şeyden bununla alakalı seni eğitime de gönderiyoruz falan filan, eee, hani atıyorum $1.000'lık $2.000'lık sana eğitim paketi sağlıyoruz vs. falan." Onu da atıyorum 12 aya bölüp aylık şeyini ekleyebilirsin mesela, so sonuçta bu sana bir dönüş olarak şey yapıyor yani, anladın mı?
Hı hı. Tamam. Hangi yan hak senin için olmazsa olmaz mesela?
Yan hak, hangi yan hak yani sağlık sigortası, özel sağlık sigortası önemli bence. Özellikle Türkiye'de ise %1.000 önemli yani çünkü gidemezsin yani devlet hastanesine, kolay değil bence, eee, o yüzden ö güzel bir özel sağlık sigortası bence olmazsa olmaz yani, eee, mutlaka onu alman lazım. Eee, şirket arabası iyi olur veya en kötü servis Tü Türkiye için söylüyorum. Eee, çünkü, hani, ulaşım zaten sıkıntı. Eğer yürüyerek gideceğim bir yer değilse.
Hı hı. Ulaş Hımm. Değil mi? Her şeyin başı sağlık. Aynen. Tamam. Hı hı.
Ama özellikle işte şey, eee, bu maaş konusunda işte şey yapman lazım. Ben ben, eee, işte atıyorum sen öğrendin ki arkadaşın aynı sektörde 2.500 ₺ alıyor diyelim. Ay seninle benzer seviyede, diyeceksin ki, işte, "Benim zaten ön eee, şu an çalıştı çalışıyorsam veya önceki ayrıldığım iş yerinden maaşım atıyorum ben, eee, 2.500 dediklerinde işte ben şu an 2.500 ₺ alıyorum zaten, eee, o yüzden hani bunun altına pek düşmek istemem. O yüzden, eee, atıyorum 2.500-3.000 arası bir maaş düşünüyorum ama yan haklarla bunu, eee, işte pazarlık, evet pazarlık demezsin de işte iş görüşmesinde yan haklarla bunu değerlendirebiliriz falan," diye başlarsın. Zaten sana, eee, büyük ihtimalle, eee, karşıdaki kişi açık vermeyecektir. "A, tamam," mı veya, "Anladım," falan diye not alıyor genelde. Hiçbir şekilde şey yapmazlar sana. Eee, kesin bir şey söylemezler. Ama dediğim gibi işte Hımm.
Tamam. Evet, maaş maaş konuşalım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, şey mi diyorsun? Zaten bunu alıyorum ben burada hani kendi f mevcuttaki maaşını söyleyip onun üzerine çıkmak istediğini mi söylüyorsun?
Hı hı.